Знаешь, мне кажется, а вот когда ты оказываешься, а, одна, один в большом городе, вот для меня, э, например, таким большим городом стал Лондон. Я туда попала вот совершенно 1 да.
М. Как интересно, а расскажи, пожалуйста.
Э, вот, то нужно создавать себе, а, вот эти вот возможности для общения. Знаешь, вот такой вот, ам, маленького, такой соседский круг и более большой круг. Вот щас поясню, чё, я имею в виду, да.
Мгм. Так. Вот это ты стратеги стратегически очень подходишь к этому, мне нравится. То есть есть уже та такой вот локальный и есть глобальный. Так.
Да. <laughs> Да. О потому что, знаешь, а вот я сначала, а, когда попала в Лондон, ну немножечко осмотрелась и поняла: "Окей, ну, надо начинать искать друзей, да, а то как бы грустно".
Мгм. Н-да.
А, и я пошла уже, э, знаешь, в разные экспатовские сообщества, всякие сообщества по интересам. А, networking профессиональный, networking дру ж кий Нет, почему? Всё оффлайн. А, конечно, ну, смысл в том, чтобы подружиться, да, э, с людьми, которые живут в этом городе. А поэтому все эти мероприятия онлайн ты их только находишь, а проходят они офлайн, чтобы люди увидели друг другу глаза в глаза, познакомились. <chuckles>
Это больше онлайн, да? Ты ты онлайн искала сначала. Офлайн. Мгм. Да. Мгм. Логично, да. Мгм.
Н-да, ну, и если им интересно, то продолжили общение.

Э, да, э, ну, здесь я бы с хотела сказать, что очень сильно зависит от, а, того, в каком, ам, ну, скажем так, э, в каком районе ты живёшь и как он устроен, да? Э, например, э, когда вот, например, я снимала квартиру там в достаточно большом доме, э, ну, как-то, знаешь, ты с соседями да-да-да, э, к сожалению, вот как-то не знакомишься, да и даже не знаешь, кто там особо живёт. А вот когда мы, э, жили в пригороде Мюнхена, а, и там были такие такой зелёный пригород, одно двухэтажные дома, э, или просто дома, или дом там на 2-3-4 квартиры, м, то вот здесь ты уже с соседями знакомишься. А, ты, э, можешь с ними вместе устраивать во дворе барбекю всякие. Да, а, открытие сезона, закрытие сезона.
Мгм. Многоквартирном, да? Мгм. Мгм. Н-да. Ну, это уже эт это уже пригласи приглашение их, когда ты уже и познакомился, да? Но что-то же должно стать толчком к тому, что т э, ведь, ам, <tsk> пас вы не зависите никак друг от друга, да? Два два с рядом стоящих дома, допустим. В принципе, вы могли бы и не общаться. И и м могли бы там тугн друг другу говорить: "Привет- пока", эм, просто э, там
Да, конечно! Да, согласна, конечно, и такое бывает. А, но и чаще, когда люди видят, что приеу въехал кто-то новый, а, то они интересуются. Но вообще, а, что я делаю, о, я стараюсь познакомиться с соседями. А, я, а, пеку что-нибудь, э, симпатичное, а, какой-нибудь кекс, например, а, или там мамины фирменные печенья, и просто обхожу соседей, и знакомлюсь с ними, и презентую.
ни не сильно общаясь. Мгм. Мгм. Мгм. Так. Ага. Что-нибудь вкусненькое. Да, это с это сразу располагает к себе. Это хороший трюк.
Да. Да. А ещё мы такую вещь мгм, всегда делаем на, э да, на ро на Рождество. А то есть, э, э, мы с сестрой печём э, кучу разных, э, печенюшек, а самых-самых разных, там: ореховые, миндальные, имбирные. Потом делаем такие, эм, подарочные пакетики. И всем соседям дарим по небольшому пакетику рождественских печенюшек.
Ну, э, не трюк, а просто так, а, добрая воля. Мгм.